É verdade. É, dia 18 é o limite, né. Tem a cesariana marcada.
Exatamente, é uma cesárea marcada.
É. Não.
Então, quer dizer, dia 18, são 6 dias daqui para lá.
É, exatamente, é daqui é daqui a uma semaninha, menos que 1 semana já, né. Nossa senhora, meu Deus! <chuckles> É re
Menos do que 1 semana. Então pense nessa empresa pra você também não ficar nervoso, porque todos agora, a sua empresa, a sua esposa precisam e a sua filha, precisam de você inteiro.
É verdade. É, tem razão. Eu, ai, nossa, eu tô passando assim, né, muito muito difícil, assim, esses momento de pensar Ah, não, é sim! Tá sendo tá sendo bem intenso. Sim.
Inteiro. Não, não é não. Você é jovem, que si Você é jovem. Tá no seu tempo de ser pai. Isso é muito lindo.
Sim, isso sim. Mas é porque, às vezes, acaba misturando um pouco dos sentimentos, né. A gente fica nervoso. Eh, as coisas não correm como a gente, né, desejava que as coisas corressem.
Hã? Mas Cuidado, viu, cuidado com sabotagem também.
Não, é, eu sei.
Dá uma olhada pra sua vida e vê se você não tá bem feliz, com saúde. Sua mulher com sabe. E entra nessa É. Gratidão, porque, olha, pra quem vai ser pai daqui a 6 dias, você tá muito Ou menos. Sim! Ou menos.
Só, nossa, eu tô super! Realmente. Não, com certeza, isso isso é um fato. Ou menos, pô. Ela pode vir de parto normal. É, 6 dias ou menos.
Você tá muito bem. Quem tá cansada agora é sua mulher.

Uhum.
Pode ser que nesses 10 dias não precisem de você.
Dezembro lá na loja, duvidei. <laughs> Só se for um milagre de Natal mesmo.
Entendeu? Mas milagres acontecem. Eu não sei se você acredita em milagres. Ma e por que não?
Hum, é.
Eles acontecem. Né, porque você sabe e sua esposa vai precisar muito de você. Vocês têm alguém para ajudar?
Uhum. Não, não temos. Somos só nós aqui mesmo.
Só vocês 2 e, a qualquer momento, podem ser vocês 3.
Exatamente, a qualquer momento mesmo.
Então a empresa vai vamos supor, plano 1 vai acontecer um milagre e não vai precisar
Hum, seria seria um milagre mesmo, mas vai, plano B, plano 2.
plano 2. E, acontece hein, plano 2, você aproveite esses dias que você não sabe se amanhã ou depois, ta nã nã. Já devia deveria ter feito isso: ter treinado alguém para ficar no seu lugar só nesses 10 dias. Tem que ter.
Ah, mas isso daí ah, mas isso daí eu tento fazer desde sempre. Ficar no meu lugar é muito complicado. Tem pessoas que podem fazer coisas que eu faço, mas o problema é de de derre Mas isso já está Mas o problema é tomar decisão, alguma coisa. As pessoas parecem que têm medo de ter autonomia, sei lá.
Mas então, continue. Mas. Que isso! Sim, mais ou menos. Será que se você pagar um pouco mais, oferece um bônus? Sim, ofereço um bônus.
É, eu pago bem para caramba, <laughs> eu pago bem.